مضبوط، مضبوط، الصراحة ال ما جاتش في بالي قبل كده فكرة إن أنا يعني زي ما قُلت لَك أنا كنت بافكر في الحاجات وممكن أخطط ل لبُكرة بس كل ده في دماغي، فالموضوع بيبقى متلخبط، فكرة إن أنا أكتب الحاجات دي في ورقة آآ، يعني أعتقد إن هي هتبقى منظّمة شوية وهتسهل عليَّ وعلى دماغي التفكير وهتخليني منظَّم فعلًا، فدي فكرة كويسة وهاحاول إن أنا أعملها فعلًا، إمم.
بالضبط آه، وكمان حاول تهيّأ آه، أكيد طبعًا هتساعدَك بشكل كبير جدًا، وكمان برضه لو عرفت تتهيّأ مكان النوم بتاعَك بشكل أحسن، آمم، يعني أنت بتقول مثلًا أنت بتنام وجنبَك لابتوب وتليفون هاقول لَك أنت مثلًا بتكون آه، يعني في في في أنوار كتير جدًا في الأوضة، أنت ممكن تخلّي نور الأوضة هادي جدًا أ أباجورة مثلًا هادية هي اللي شغالة وتحاول مثلًا تاخد دُش أو شاور دافي كده قبل ما تنام بحيث إن أعضائَك تبدأ تهدى، ولو تعرف تشرب حاجة سخنة مثلًا ده كله هيساعدَك بشكل كبير جدًا إنَّك تخُش في مود النوم مش فاهمني؟ فتلاقي دماغّك أصلًا بتهدى ومش قادرة تفكَّر في حاجة، ده هيساعدَك بشكل كبير جدًا خصوصًا كمان لو أنت آه.
زي إيه مثلًا؟ آه، آه، للأسف. فاهم، حاجة كمان إن أنا آه، كمان باشرب قهوة كتير في اليوم، فما أعرفش هل ده ممكن يكون لي علاقة، وبيأثر علي النوم والّا لأ؟ علشان تفوّقني وكده.
إمم. آه. أكيد طبعًا القهوة والكافيين والمشروبات دي كلها على مدار اليوم بتأثر بشكل كبير جدًا بتلعب أصلًا في الساعة البيولوجية بتاعة دماغك، فما بتخليهاش عارفة تنام بالليل وأصلًا الحاجات دي مش مش مش صحية خالص. فأنت يعني لو مضطر تشربها فحاول تقلل منها على قد ما تقدر، ويكون قبل مثلًا 6 أو 7 ساعات من النوم ده هيس
آه، أشربها بالنهار مثلًا، يعني أشربها الصبح أو بالنهار.
بالضبط